Nossa, foge do controle, piora e aí eu fico mais ansiosa, porque era p era pra fazer "A". Depois do cara vir, tenho que fazer "B", "C", "D", antes, pra ele conseguir fazer "A". Porque a gente está falando de prédios velhos, né, na Itália. Então tipo o cara veio passar a fibra da internet, coisa mais simples do mundo, é uma empresa, ainda fiquei tranquila, é uma empresa grande, falei: "Puxa. Profissionais.". Só que não, porque aí o
Uhum. Uhum. Uhum. É, porque eles contratam sub sub profissionais, entendeu. É é bastante complicado esse tema. Olha
Terceirizadas. É. Mas é difícil. E aí, assim, pô, o ca
isso está fora da do teu controle, entendeu, você na
Ma Foge do meu controle, exatamente. São circunstâncias específicas da eu eu entendo isso, racionalmente, que um prédio que foi construído em 1900, pode ter problema pra passar uma fiação. É meio óbvio. Porém o fato de que, aí pra resolver isso tem que chamar um outro, um outro, um outro cara, começa a me dar taquicardia, sabe, <chuckles> tipo
Uhum. Uhum. Uhum. Ah, você está tendo um pouco de estresse mesmo, né, porque o até você pegou um trabalho achando que ia ser re não "fácil", mas
Total. Simples, só que não, as entregas são tudo complicada, o cara fala: "Eu vou, eh", "Que horas o senhor vem?". "Das 15h às 19h. Aí
Aham. Isso so isso está te impedindo de fazer outras coisas?
É, impede um pouco, porque eu fico meio presa, né, no nos horários e nas vontades desses caras, assim, que <chuckles>
Uhum.
é literalmente uma relação tóxica. Eu fico presa porque eu tenho que receber entregas, eh, e, assim, a ansiedade vai no talo, porque, pô, o cara fala que vai entregar o negócio das 15h às 19h, deu 19:10h eu achei que ele não vinha mais. Então saí. Que que aconteceu?
Exatamente. É, isso já é conversando diretamente com o proprietário da em
Com o cara.
é o próprio
Com o cara que vai fazer entrega o cara que tá dirigindo a van na Itália ele te liga. Acredite ou não, é como se o cara do correio te ligasse, sabe, falando: "Eu tô passando aí na sua casa, hein, entre 15h e 19h. E aí eu confirmei que eu ia estar, mas deu 19:10h, eu fui embora. Ué! Não veio. 19:30h, ele me liga: "Tô aqui.". Aí eu falo: "Gente, o senhor falou até às 19h, são 19:30h". Aí, fa é, e eu tive
Uhum. Hum. Hum. Uhum. Hum. Uhum. E de 3 às 7. Olha, tem um eh, um horário amplo, aí, né.
Poxa. "Pois é, extendi". "Pois é, fiquei esperando a tarde inteira, você não veio.". Aí saí correndo pra ir receber, porque, também, se eu não receber eu vou ter que passar outro dia inteiro esperando. Então assim, são coisas que eu poderia ter controlado? Não.
Não.
<laughs>
Não tem como você controlar, infelizmente, não tá, no você não pode fazer nada, né. Você pode não, você pode. Essas pessoas têm empresa, não têm empresa?
Que que eu faço? É, como é que eu controlo a minha ansiedade, então? Hum. Tem.
Você pode fala: "Olha, eu vou escrever uma queixa no Google.".